ใช่ แล้วตอนนี้ผมก็กำลังมอง ศึกษาดูอยู่ด้วย เทคโนโลยีที่ว่าใช้คำสั่งสร้างวิ ดีโอ
ครับ อืม สร้างเป็นวิดีโอเลยใช่ไหมครับ?
อา อาจ อ เพราะตอนนี้ผมได้เพลงมาแล้ว ผมอาจจะ อยากจะ gen เป็นในส่วนมิวสิกวิดีโอขึ้นมา โดยใช้คำร้องเนี่ย เออ ก็กำลังเรียนรู้อยู่ว่า เออ จะใช้เอไอตัวไหนที่สามารถเข้ามาช่วยเราทำวิดี โอตัวนี้ได้ ใช่ ทำวิดีโอได้ มิวสิกวิดีโอของเราได้
อา ๆ ๆ เออ เออ ๆ ๆ อืม อืม ตัววิดีโอใช่ไหมครับ? เออ ครับ ๆ ตัววิดีโอตอนนี้มันมี มันมี เอ่อ ของกี่ ท กี่ค่ายกี่เจ้าครับ? ท พ เท่าที่ทราบ พอทราบไหมครับ?
อืม ตอนนี้ก็กำลังมองดูอยู่ ก็เห็นหลัก ๆ อยู่ประมาณ 2-3 เจ้านะครับที่ ที่สามารถทำได้ แต่ต้อง ดูแล้วต้องเป็นพรีเมียมของเขา คือต้องสมัคร สมาชิกเท่านั้นนะครับ
อื้อฮือ ที่สามารถทำได้ใช่ไหม? อ๋อ ก็ว่า อา อา ๆ ต้องเป็นพรีเมียมใช่ ไหมครับ? เออ ๆ ตอนนี้
ใช่ ก็อาจจะต้อง สมัครกับเขาเพื่อทำ ถ้าเราอยากทำจริง ๆ ในส่วนของวิดี โอขึ้นมา
ผม อือ ๆ ๆ อ
ครับ แต่ถ้า ถ้าเราไม่อยากเสียตรงนั้น เราก็ต้องทำ ก เอง วิดีโอเอง
เออ ๆ แล้ว อ มันมีแบบว่าให้ ให้ลองก่อนไหมครับ อย่างงี้แบบนี้? อยาก รู้อาจจะต้องแบบ แบบต้องพรีเมียม อา โอเค
ยังไม่เห็นครับ อาจจะต้องนั่นเลย ต้องพรีเมียมเลย ก็อันนี้ต้องรอดูผลงานในอนาคตด้วยกันนะครับผม ครับ ถ้ายัง ครับผม ครับ เช่นเดียวครับคุณหมวกครับผม
ได้ ๆ โอเคครับ วันนี้สนุกมากเลยครับคุณบ้าน นะครับผม ไว้มาคุยใน topic อื่นเพิ่มเติมกันอีกนะครับผม โอเคครับ ขอบคุณมากครับ ครับ สวัสดีครับ
ได้ครับผม ครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับผม ครับ สวัสดีครับ

อือฮึ ถูกต้องเลยครับ
อา ถามว่าเดี๋ยวนี้มีรีวิวให้ดูด้วยว่า อืม เสื้อผ้า อย่างผมอะครับ เป็นคนรูปร่างไซซ์ใหญ่ ก็ต้องหาเสื้อผ้า oversize ถามว่าถ้าเราซื้อในเนี้ย ถ้าเราไม่เห็นเสื้อผ้า จริง ๆ ตัวจริง อย่างเงี้ย เราก็ซื้อมาอาจจะใส่ไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้เขามีสื่อ social คือมีวิดีโอไลฟ์ให้ดู เขาก็ ส มายืดให้ดูเลยครับ เอาคนไซซ์ใหญ่ ๆ มาใส่ให้ดูเลย นี่สินค้าเป็นอย่างงี้ ๆ เราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยโดยผ่านเทคโนโลยี ปัจจุบันนี้ เราไม่ต้อง ออกไปไหนเลยด้วยซ้ำ นะครับผม
อืม ครับ ครับ ครับผม อา ครับผม อือ อืม อา ครับ ๆ เห็นด้วยเลยครับคุณบ้านเนาะ เออ โอ้โฮ ใน ส่วนของการแบบซื้อขายออนไลน์เนาะ เมื่อก่อนก็ยังแบบว่า เฮ้ย วิดีโอก็ยังไม่มีให้ ให้เห็นแบบว่าเป็น เป็นรีวิวเนาะ เดี๋ยวนี้เหมือนที่คุณบ้านบอก โอ้โฮ วิดีโอรีวิวก็มีให้ดูแบบว่าเพิ่มความมั่นใจ เพิ่ม เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าสินค้าที่เราได้มัน มัน อ่า ตรงไซซ์ ตรงปกมากขึ้น เนาะเมม เนาะ เนี่ยผมว่า โอ้โฮ เทคโนโลยีปัจจุบันนี่มัน
ครับผม ครับผมครับ ครับผม ใช่ครับ
ข้อดีมันเยอะมากเลยเนาะครับเนาะ คุณ คุณบ้านเห็นด้วยไหม? เออ
ใช่ครับผม ถูกต้องครับ และขนาดเทคโนโลยีนะครับ ยังส่ง ผลแบบว่าให้ความสัมพันธ์นะครับผม ในระหว่างครอบครัวน่ะครับผม ครับ ระหว่างคนอื่นนะครับ ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยครับ ทำอะไรครับ โทรออนไลน์ วิดีโอคอลหากัน ไม่จำเป็นต้องไป
อืม ๆ อืม ครับ อืม อา ใช่ ๆ
หากันโดยตรง ก็สามารถเห็นหน้ากันได้ ใช่ แล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นว่าทาง ทางการแพทย์ก็ใช้วิดีโอคอลกับทางศัลยก ศัลยแพทย์นะครับ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดูได้ด้วยว่า ให้คำแนะนำได้ด้วยในการรักษา
อืม เห็นหน้ากันได้ตลอดเวลาเลยเนาะครับเนาะ อืม ครับ ใช่

อืม โอ้โฮ! มันแบบว่า ม ครับ มัน อ่า มัน ส สะดวกสบายมากเลยเนาะครับเนาะ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ณ ปัจจุบันนี้เนาะ ผมว่า อือฮึ อืม
ใช่ไหมครับผม? ใช่ครับ เทคโนโลยี ณ ปัจจุบันนี้ แต่ถ้าถามว่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่มีเทคโนโลยีเนี้ยขึ้นมา
ครับ ครับผม
เกิดไฟดับเหมือนทางยุโรป ดับเป็นวันไปเลยทั้งวัน วัน สอง วัน อย่างเงี้ย ท่าทางจะแย่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าชีวิตเราตอนนี้ เราติดอยู่กับเทคโนโลยีกันทั้งนั้นเลย
โอ้โฮ นี่ อา ใช่ ผมว่า เราไป อืม ใช่ ใช่เลยครับเนาะ เราไปผูกติดกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเนาะครับเนาะ ถ้าหาก อย่างเช่น หรือว่ามือถือเหมือนกันเนาะ เราก็แทบ จะเป็น ส เป็นปัจจัย ที่ 6 ของเราแล้ว วันไหนถ้าเกิด โอ้โฮ ยืม ใครลืมมือถือ
ใช่ครับ ใช่ แถมเป็น แถมเป็นกระเป๋าตังค์ด้วย
อา เป็นทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเลย ใช่ คือแบบ
ใช่ อ ใช่ครับ เป็นทุกอย่างเลย กระเป๋าตังค์ เป็นทั้งบัตรประชาชน ด้วย <chuckles> อา เป็นบัตรประชาชน บัตรขับขี่ให้ได้ด้วย มือถือเรานี่ทำได้ทุกอย่างเลย
อืม <chuckles> อา คือแบบ อื้อฮือ ใช่ ครับผม คือแบบ อื้อฮือ มัน มัน มันไปไกลจนแบบว่าไม่รู้จะไกลขนาดไหนแล้วเนาะครับเนาะ ณ ทุกวันนี้แบบว่า
ครับผม ใช่ครับ
โอ้โฮ อย่างมือถือแบบ โอ้โฮ ซัม และยิ่ง ง พอ อ่า สมาร์ตโฟนก็เข้ามาช่วยแบบเติมเต็มอีกเนาะครับเนาะ เมื่อก่อนถ้าโทรศัพท์มันก็ยังไม่ใช่แบบ เอ่อ ธรรมดา อืม ใช่ พอมีอินเทอร์เน็ต มี สมาร์ตโฟน โอ้โฮ
ใช่ครับผม ก็ยังเป็นโทรศัพท์แอนะล็อกกันอยู่นะครับผม อ อาจจะ ใช่ ยังเป็น 2G กันอยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถแค่โทรรับสายกันได้อย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ถามว่า แต่ตอนนั้น สมัยนั้นก็จะมีมือถืออยู่ค่ายหนึ่งนะครับ ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ผ่านมือถือเขาเลยด้วยซ้ำ
อืม ครับผม อืม ใช่เลย คุณบ้าน ครับ อืม เป็น มีอยู่
เมื่อประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้ว ครับผม ยังไม่มีสมาร์ตโฟน ยังไม่มีสมาร์ตโฟนเต็มตัวเลย ใช่ ก็จะมีอยู่ค่ายอันหนึ่งนะครับผม จะเป็น เรียก เรียกว่าค่ายสีส้ม
อะฮะ เป็น เป็นค่ายไหนครับ อา ตอนที่ยังไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหมครับ? อืม ครับผม อา โอเค ครับ
อา นะครับ อา เขาจะ ตอนนั้นเขาจะมีแบบว่า ซื้อ 1 แถม 1 อา ผมก็ซื้อมาเป็นฝาพับ รุ่นฝาพับมาเลย แล้วผมก็ทำงานเกี่ยวกับ
อะฮะ ๆ ครับ